Возможно, возможно. Я не исключаю, <chuckles> да.
В этой ситуации. Ну, кстати кстати, ну, я не знаю, у мужчин, у женщин, ну, п просто как бы есть люди и ситуации, наверное, э, которые, э, хотят, чтобы вот просто их услышали, да, чтобы их пожалели, не знаю. А, просто, как бы, п-поделиться каким каким-то своим переживанием. А, и как бы есть ситуации, когда действительно просишь совет. На самом деле я как мужчина <chuckles> могу сказать, что, в принципе, я тоже часто прошу советы не чтобы да дали мне совет, да, а чтобы, может быть, э, ну, не знаю, услышать какую-то поддержку, например. Или, допустим, может быть, даже услышать совет, но всё равно сделать по-своему. <chuckles>
Мгм.
Н э, вот, то есть ра разные могут быть мотивы, когда мы просим у кого-то помощи.
Ни одной и та так-то и советы могут быть разные. Такая, знаете, дэ шутка тоже н не моя, как э как говорится, подсмотренная, да, когда, значит, тут, э, женщина подходит к мужчине и там, ну, что-то спрашивает, да, там то ли мнение спрашивает, там типа а-ля "Как там на мне платье сидит" или "Стоит ли мне что-то там сделать". Ну и спрашивает: "Тебе ответить, э честный? Ты хочешь честный ответ услышать, или тебе ответ мужа?" Вот там, если ответ мужа, то: "Замечательный", там, "Покупай", я не знаю, там: "15 козу" или, там, я не знаю, там: "сто двадцать седьмые туфли", э. "Да, ты у меня самая лучшая, нет, это" И честный ответ: "На фига тебе 15 коза? Мы не знаем, что с этими четырнадцат четырндцатью делать, и никто это молоко не пьет", да, ну, вот, то есть, как бы тоже же можно же по-разному ответить.
Мгм. Так, мгм. <chuckles> Да-да-да. <chuckles> Да-да-да. <laughs> Да. Да-да-да. В зависимости от того, какой и ответ человек хочет услышать сейчас.
В зависимости от того, хочется ли человек вообще ответ услышать, или он просто так говорит, чтобы ты покивал, да, и Ой, вообще это спорный момент это конечно.
Да. Или хочет вообще слышать, да. Мгм, мгм. <chuckles> И очень много, кстати, этих, разных, э, р рилсов, допустим, снимают на такую тему, в плане отношений. Вот, там, ну, вот, как вы сказали, да, там, честный ответ, ответ мужа, там, или ответ, там, <chuckles> кого-то еще. Э, да, это так. Мгм.
<laughs> Не, э, рилс, конечно, который люди здесь снимают, там, чтобы поменять свое мнение. В принципе, сколько людей, столько и мнений. Да, что, верно, дл что работает для одного человека, совершенно н не обязательно в похожей ситуации сработает для другого.
Да-да-да. Не, это просто это показывает, что тема, она актуальна. Да. Да-да-да. Вот, а может быть, вы знаете какие-то приемы или слова, которые помогают, э, мягко донести свою точку зрения, чтобы не обидеть друга?